อ้าวเหรอ? ทำไมอะ? เพราะว่าคือเขาเป็นคนไทยไหม แต่คือเขาไม่ใช่คนไทย เขาเป็นคนเวียดนาม?
เออ คือ เขาไม่ได้เป็นคนไทยครับ แต่เนื่องจากเขา เขาทำงานบริการเนาะ แล้วเขาก็ต้อง น่าจะต้องเจอกับนักท่องเที่ยวที่แบบหลายสัญชาติ แล้วก็พบปะคนมากมาย อย่างเงี้ย แล้ว แล้ว แล้วหลังจากนั้นผมก็แบบ เออ ได้ชวนเขาคุยด้วยภาษากายง่าย ๆ เล่าให้ฟังว่า เออ เขาก็เล่ามีโอกาสได้คุยกันครับ เขาก็บอกว่าเวลามีแขกมา เขาจะต้องชงกาแฟให้แบบดื่มก่อนเสมอ เออ แบบเวลามี มีคนมาบ้าน คือมันเป็นวัฒนธรรมของ ของชาวเวียดนามครับ คือถ้าจะให้ลงรายละเอียดลงลึก คือ คือผมก็เป็นคนไทย ผมก็ไม่ได้มีโอกาสรู้ เขา เขาก็บอกว่า ถ้า ถ้าหากว่ามีโอกาสได้แบบเจอกัน หรือได้ไปบ้านเขา เงี้ย เขาก็จะชงกาแฟที่บ้านอะให้ทาน เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติ น่าจะ น่าจะเป็นเรื่องของการให้เกียรติอะครับ ใช่ ผม ผมก็เลยเล่าให้เขาฟังเหมือนกันว่า "อุ๊ย! แบบ เออ ที่ไทยอะเวลาบ้านของฉันน่ะ ถ้าแบบมีแขกมาบ้านน่ะ ทางเนี้ยก็จะแบบรินน้ำให้ก่อนเลย เหมือนแบบเป็นน้ำเปล่า" อย่างเงี้ยครับ "ยื่นให้เวลามีแขกมาบ้าน" เออ ใช่ครับ เราก็เลย
เออ อืม ๆ ทำไมอะ? เออ ๆ อา เข้าใจ อืม อืม อ้าวเหรอ? อ๋อ แต่ถ้าเป็นคนเวียดนามคือ เขาจะเป็นกา กาแฟ อ้าว แล้วอย่างงี้ถ้าสมมุติแบบว่าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนตอนดึก อย่างเงี้ยอะ? ต้อง ก็ต้องเสิร์ฟกาแฟไหม?
เอ่อ ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ถามเลย ครับผม ก็คือเรา เราก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เออ เพราะว่ามันมีความเหมือนกันน่ะ แต่คนละรูปแบบ ก็คือว่าบ้านเขาเป็นกาแฟ บ้านเราเป็นน้ำเปล่า เออ แต่ แต่ถ้า
เออ อา อืม ๆ อา ใช่ เพราะว่าน้ำเปล่าอะ มันได้ มันได้ทั้งแบบว่าทั้งวันไง อา แต่ กาแฟเนี่ย
เออ เออ แต่ถ้าเป็นคำถามนี้ก็น่าคิดนะ แต่คือด้วยบริบท ณ ตอนนั้นน่ะ เราอาจจะไม่ได้ฉุกคิดไง เพราะว่ามันเป็น มันเป็นเรา เป็นตอนกลางวันด้วยเนาะ เออ อย่างเงี้ยครับ อืม
เนาะ อืม ใช่ อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ย เราไปเจอใครอีกล่ะคะ?
เอ่อ ก็ มันก็ยังอยู่ในทริปเวียดนามนั่นแหละครับ ก็คือนอกจากเรื่องของอาหารเนาะ เอ่อ เราก็มี เอ๊ย! เรื่องของเครื่องดื่ม มันก็จะมีเรื่องของอาหารอีก อีกวันหนึ่งที่ ที่ ที่ดานังเนี่ยนะครับ ผมก็แบบไปทานข้าว แล้ว แล้วพอ เขาก็บอกว่า จะไปพาไปกินอาหารพื้นเมืองอันหนึ่งชื่อ ผมก็ออกแสง ออกเสียงไม่ถูก แต่ว่ามันคือแบบเป็นแป้งกรอบใส่กุ้งครับแล้วก็มีถั่วงอก แล้วก็ด้วยวัฒนธรรมเขาะ ใช่ ๆ ครับ โรยด้วยกุ้ง
อืม อืม ๆ แป้งกรอบใส่กุ้ง มันเป็นแบบ มันเป็นของ มันเป็นแบบว่าอาหารประจำถิ่นเหรอ หรือว่ามันเป็นแบบว่า? เขาเรียกว่าไรอะ อาหารแบบว่าตาม ตามท้องถิ่นเลยเหรอ?

เอ่อ ด้วยความ ที่มันเป็นวัฒนธรรมของเขาเนาะ เรา เราจะ เราเข้าเมืองตาหลิ่วอะ เราก็ต้องหลิ่วตาตาม ถูกไหมครับ? ใน ในการกินเราก็มีโอกาสนะ ผมมองว่ามันเป็น ดีเหมือนกัน ในการที่เราอะเป็นนักท่องเที่ยว แล้วเราก็ได้ซึมซับแบบวัฒนธรรมที่มันเป็นแบบท้องถิ่น ทั้งแบบอาหาร หรือว่าวิธีการกินนี่มันเป็นแบบพื้นเมืองจริง ๆ อะครับ แล้วตอนนั้น ก็เหมือนจะมีชาวเวียดนามแหละ เขาก็คงเห็นว่าผมแบบเงอะ ๆ งะ ๆ กินอะไรก็แบบ ดู ดูแบบกินไม่ถูกอะ เหมือน เหมือน เหมือนกับมีคนมา มาประเทศเรา แล้วเขากิน กินอาหารบ้านเราแบบไม่ถูกต้องตามวิธี อย่างเงี้ยครับ มันก็คงแปลก ๆ เนาะ เออ เขาก็เลยแบบ เขาก็เลยแบบมา
อืม อืม อ๋อ อืม ก็จริงอะ ก็อย่างบ้านเราอะ บางทีสมัยก่อนน่ะ ก็อาจจะแบบว่าใช้มือ ใช้อะไรอย่างงี้บ้างเนาะ บางทีก็แบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ ใช้ ใช้ช้อนบ้าง อะไรอย่างงี้ มันก็ต้องแบบมีแบบ เออ ให้ถูกต้อง อะไรอย่างงี้ อืม
เออ ใช่ อืม ถูกต้องครับ อย่างวัฒนธรรมบ้านเรา ก็คงเป็นแบบทาง ทางภาคอีสานเนาะ ที่แบบมีการกินข้าวเหนียวกับมือ แต่ถ้า แต่ถ้าเห็นมีคนแบบใช้ส้อม ใช้กับช้อน อย่างเงี้ย มันดูแบบ <tsk> ดูไม่เข้าถึงรสถึงชาติ ก็อยากแบบว่าสอนเขาว่า "เอ่อ เนี่ย ต้องใช้มือนะเวลากินข้าวเหนียว" กับ ก็เหมือนกันครับ ตอนในเวียดนามเนี่ยแหละ เขาก็แบบมาสอนเราว่า "มันต้องกินอย่างงี้ ต้องห่อทีละขั้นตอน" อย่างเงี้ยครับ แล้ว แล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่า เราไม่ได้ เราไม่ได้แบบ ได้รับวัฒนธรรมแค่การกินนะ แต่มันกำลังแลกแบบความเคารพ หรือว่า เอ่อ ความให้เกียรติด้วย ใช่ครับ คือตอนนั้นด้วยความที่ ที่ไอ้แป้งตัวเนี้ย อาหารเมนูเนี้ย มัน มัน มันค่อนข้างจะไม่มีรสชาติเนาะ คือคนเวียดนาม เขากินรสค่อนข้างจืดครับ ตอนเนี้ย เราหาข้อมูลไปอยู่ แล้วเราได้มีการพกน้ำจิ้มอะครับ ของทาง น้ำจิ้ม เป็นน้ำจิ้มสุกี้ กับน้ำจิ้มซีฟูดอะครับ เป็นกระปุกเล็ก ๆ ไปด้วย
อือ อา อ้าว ยังไงอะคะ? อืม อือ อืม ๆ น้ำจิ้ม อ๋อ ซีฟูด อา คนไทยชอบ ชอบพกซีฟูด เออ
ใช่ แล้วผมอะก็พกไป ผมก็หยิบออกมาเลย บอกว่า "เนี่ย เออ แบบคุณก็แบบต้องลอง ก ราดกับน้ำจิ้มนี้ เพราะว่าเราลองแล้วมันอร่อย" พอกินไปสักพัก เงี้ยครับ ใช่ แต่ แต่แบบพอเขากินไป เขา ด้วยความที่เขาน่าจะกินรสชาติที่ไม่แบบคุ้นเคยเนาะ คือเขาเป็นกิน คนแบบจืด ๆ กินแต่ผัก อะไรเงี้ย แต่เขากินไปเขาก็บอกว่า เผ็ดจนหน้าแดงเลยครับ แล้วเขาก็บอกว่า "โอ้โฮ อาหารไทยนี่คือ" แปลได้ประมาณ "อาหารไทย นี่คือแบบโคตรเผ็ดเลย" อะไรเงี้ยครับ เออ คือ คือมันน่ารักนะ มันเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากอาหารจริง ๆ อะ คือเราไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน แต่เราสามารถแบบยิ้ม แล้วก็สอน เออ สื่อสารกันได้ ด้วย ค ด้วยความรู้สึก
อืม อือ เออ อ๋อ อืม เออ สื่อสารกันได้ อะไรเงี้ย อ๋อ ก็คือแบบ